Ya, o anki psikolojini var ya nı düşünemiyorum. Yani nasıl nasıl bir stres altında olduğunu. Evet, ya. Çok çok zor çok zor olmalı gerçekten. Hı hı.
Gerçekten, yani, Türkiye'ye de dönemiyorum, kimliğim yok. <chuckles> Gerçekten çok zordu ve yılbaşı olduğu için de bütün birimler kapalı. Hiçbir şey yapamıyorum gerçekten de. Daha sonra ben İspanya'ya gittim. Hiçbir sorun olmadı. Tatilimi yaptım. Dönüş yolunda tekrar Flixbus'tayım. Bu sefer Almanya sınırında bir polis beni durdurdu, eee, ve kayıp ilanı verdiğim için pasaportuma A! Şu detayı unuttum, asıl asıl bomba burada geliyor. Ben pasaportumu aslında gitmeden önce buldum. Eee, çünkü bir rüya gördüm. Rüyamda pasaportumu raylarda gördüm ve gerçekten de pasaportum raylarday
Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Hı, evet. <chuckles> Evet, hı Hı hı. Hıı. Nasıl? <chuckles> Bilin bilinçaltınıza kazınmış bilinçaltına kazınmış büyük ihtimalle, biliyor musun? Evet, hı hı. Hı hı.
Kesinlikle, kesinlikle, çok ilginç bir deneyimdi gerçekten de benim için de. Daha sonra ben bu pasaportu gösterdim polise ve polis benim pasaportum için beni suçladı, "Sen bu pasaportu çaldın." demeye başladı.
Evet. Ya Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. A!